Sí. Pues mira, yo c yo p empecé a acostumbrarme a p eh, poniendo, este, el las a a a a poner algunas alarmas, por ejemplo, ah, si sé que tengo un tiempo libre, mi condición para ver TikTok, por ejemplo, es que me ponga una alarma de 15 minutos, 20 minutos, y cuando suene, eh eh, cambiar de contenido, porque también es eso, eh, eh, como como está diseñado para generarte alguna clase de adicción, ¿no? El este, hay gente que le cuesta trabajo ya despegarse, pero entonces, más bien es cambiar de contenido, o sea, aceptar, digamos, que tienes un problema, <chuckles> ese es el primer plazo, ¿no?, en tos en todo lados
Okey. Ujú. Sí. Sí, mucha. Ajá.
este, aceptar que tienes el problema para entonces, okey, no voy a dejar el contenido porque, pues, me siento satisfecho viéndolo, más bien voy a cambiar un contenido más productivo, ¿no? Entonces, suena la alarma de 20 minutos, media hora, y ya me cambio a YouTube a ver alguna cosa más interesante o más productiva.
Ujú. Claro. O sea, que lo lo tuyo es el reloj, es la alarma, lo que te concientiza de
Exacto, exacto, sí, el tiempo. Ajá, el tiempo es clave.
de cuánto tiempo llevas perdido o aprovechado en redes.
Ajá, exactamente. Sí, es es lo que te digo, pueden ser una herramienta poderosa para educación, para e etcétera, o pueden ser un vicio como cualquier otro, ¿no?, que te destruye. <chuckles>
Sí. Claro, dep depende el uso que se le dé, ¿no?
Exactamente, exactamente.
¿Y y tú crees que la mayoría de las personas, eh, en cuanto a las redes?
Ujú.
¿están teniendo más bien abuso, en lugar de uso?
Ujú. Ex exactamente, yo creo que la mayoría está abusando, y no s no solamente de las redes, sino de sí mismos, en en el mal uso de estas herramientas, la verdad, eh, eh, sí es un hecho, yo creo yo pienso que sí los gobiernos deberían de legislar para exigir, eh, educación digital para la la los jóvenes. Sí, ¿no?, con este tipo de de usos.
Ajá. Claro. Ujú. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que las nuevas generaciones ya tienen esto, ¿no?, o sea, ya les van enseñando desde pequeños
Ujú. Sí.
eh, cómo usarlas, pero que sea

Ujú, ujú. Pues, eh, fíjate que recientemente he estado perdiendo un poquillo más el control, porque como he estado trabajando en casa, eh, ya te eh, yo estoy acostumbrado a trabajos operativos manuales, ¿no?
Sí. Okey.
Eh, y ahora que me llegó esta etapa de de home office, te queda mucho tiempo vacío, ¿no? Te quedan tiempos muertos, y uno empieza a perder el tiempo ahí, deslizando en en, <chuckles> este, en redes sociales.
Sí. Sí. Sí.
Y y ahí es donde siento que sí he he he perdido recientemente el control, pero, normalmente, este, trato de siempre estarme preguntando, de estar volteando a ver el reloj para ver cuánto tiempo llevo ahí pegado, ¿no? Y
Okey. Ajá. Eso es lo bueno, ¿no?, que estás consciente.
Ujú. Sí, exacto, sí, porque luego uno pierde la la la este, percepción del tiempo, y ya resulta que ya pasaron 2 horas deslizando, ¿no? Le pasan.
Sí, o ¿no te pasa que luego te mandan un TikTok, por ejemplo, así, a tu WhatsApp
Ujú. Sí.
y empiezas a ver ese TikTok, pero te aparece otro, y otro y otro y otro, y cuando no te das cuenta, ya llevas más de hora y media ahí?
Y otro, ujú. Sí, exactamente así. <chuckles> Entonces, este, sí, lo que yo hago es, eh, estar viendo el y ya me acostumbré también a estar viendo el reloj estar viendo el reloj, para ver cuánto tiempo va pasando.
<laughs> Okey Bueno, eso eso es algo muy muy positivo, o sea, porque eso te hace estar consciente.
Ujú. Sí, exacto, ya cuando veo que pasó demasiado tiempo, no sé, media hora, ya digo: "Okey, mira, sigo teniendo tiempo muerto, pero voy a consumir algo más productivo", y pongo YouTube, pongo un podcast, interesante, y, este, y ya me pierdo en eso, y ahora sí ya me puedo ir una hora, porque ya lo siento como algo productivo, algo que llena.
Sí. Sí. Sí. Algo útil, ¿no? O sea, no no no sientes que nada más perdiste el tiempo.
Exactamente. Ah, exactamente, pero sí es, este, sí es complicado.
¿No? Y oye, y, por ejemplo, en tu vida personal, o sea, de familiar, amigos, etcétera, eh, ¿qué tanto sientes que ha afectado, por ejemplo, las relaciones las relaciones entre ustedes, de que de repente te das cuenta que parece que todo el mundo estuviera whatsappeando uno con otro, porque todos están clavados en el celular?
Ujú. Ujú. Ujú. Ajá.